هو أنت لما بيكون في موضوع كده مثلًا و وعايز تقول فيه رأيَك، بيبقى هدفك أنَّك أنت عايز يعني آآ رأيَك ده بيبقى هدف للشغل وت وتنظيم الشغل أو ح أو تحسين الشغل أو حاجة مهمَّة؟ والّا علشان خاطر أنت عايز يعني تبقى تِحمي نفْسَك من موضوع هيحصل فأنت مش عايز تخش في مشاكل فرأيَك لازم تقوله عشان خاطر أنت ما يعودش عليك بحاجة؟ يعني آه الإتنين؟
والله الحاجتين، يعني الإتنين اللي أنتِ بت الإتنين اللي أنتِ بتقولي عليهم دول بيحصلوا معايا وما باعرفش أعملهُم في ال باخاف بأقلق منهُم، يعني بابقى عايز ساعات إن أنا أحمِي نفْسي إن أنا لازم أقول رأيي ده علشان ما يوقعش عليا ضرر تمام، ما آه ما باعرفش أعمله برضه والحتّة التانية اللي هي بتاعة إن إن أنا باقول رأيي مثلًا علشان أصلَّح حاجة أو أصلَّح موقف بيحصل قدامي غلط و بالاقي بقى أصل أنا لمّا كنت باقول قبل كده ألاقي بقى وناس تقول لي: "هو حد طلب رأيَك؟ هو حد طلبَك تتدخَّل؟ وأنت بتتدخَّل ليه؟" لقيت حاجات من دي كتيرة قبل كده تمام، "وما حدش سألَك وأنت فاكر نفْسَك يعني الوحيد اللي بتفْهم في الموضوع ده؟" باقابل حاجات من دي كتير فبابقى يعني آه بيحبطني كتير بصراحة.
آه. بالضبط. إمم. كلام مُحبِط كله. آه. آه، آه، عندَك حق بصراحة عندَك حق و وأنا حاسّة بيك؛ لأن الواحد لمّا بيكون عنده يعني شايف حاجة غلط قدّامه أو شايف حاجة ممكن تعمل مشكلة و وهو لازم يقول ولازم يتكلِم بس المُقابل قصاد ال اللي هيقوله ده إيه؟ هيخسر أصحابه وهيخسر مديره، هيخسر وظيفته. آآ كل الحاجات دي! يعني الله يكون في عونك لازم تبقى لازم تبقى متضايق ولازم تقعد تفكَّر في كل ده ويشغلَك بس يعني بُص بالراحة على نفْسَك شويّة في التفكير، يعني هاقول لَك آآ حاول تختار اللحظة المناسبة يمكن يمكن يمكن بتقول في وقت غير مناسب بيخلّي الموضوع يكبَر؟ يمكن؟
آه، يعني بصراحة فعلًا يعني آه مم ممكن آه، يعني ممكن آآ باكون باتكلم في وقت مثلًا هُم بيكونوا مُندمجين فيه في الشغل أوي وآجي أقوم طالع أنا مرة واحدة ساعات ممكن تحصل، أقول لهُم أنا رأيي كذا مثلًا ده لمّا كنت ب باشارك وقبل ما أقلق يعني آآ بس ف
آه، أنت حاليًا ما بتشاركش خالص خلاص بآرائك خالص ما بتقولش.
لأ بقيت خلاص آه علشان ولا حد يقول لي بقى: "أنت رأيَك صح ولا أنت رأيَك غلط ولا أنت بتعمل كده ليه؟" لأ خلاص فهو اللي عايزينه أنا ماشي بمبدأ أربط الحمار مطرح ما يعوز صاحبه، خلاص هو ع المدير عايزني أربط الحمار هنا هاربُطه له هنا تم عايزني هنا هاعمله له هنا تمام، بس ده آه يعني مضايقني.
آه. يا خبر! حتى لو حاجة فيها ضرر أو حاسس إنها ممكن تعمل آآ ضرر للشغل أو كده؟ آه.
طالما هو بيمضي خلاص. طالما هو بيمضي تمام، وهو عايز كده خلاص يمشّيها زي ما يمشّيها بقى هو صاحب الشغل وهو اللي إيه! اللي عارف أضر طالما مش هتجيب مشكلة عليَّ بعد كده خلاص ولو هتجيّب عليَّ مشكلة برضه يعني ما أضحكش عليكِ وأنا لو لو كلمته وهو هيمشّيني من الشُغل طَب ما خلاص ما هُم الإتنين مشاكل، فهاعمل إيه يعني؟
إمم. إمم فدي أقلهم ضرر.
آه، بالضبط كده.
آه، آه، على الأقل يعني أنت بتقول ممكن لو نفّذت اللي هو قاله هو اسمه هو اللي قاله هو هيتحمل المسؤولية. صحيح.
هو اللي قال هو تعليماته. بالضبط، لكن ما ب ما باقترحش أنا حاجة من دماغي.

إمم إمم. علشان كده، إمم، علشان كده. بُص هو شعورَك ده طبيعي وأنا يعني أنا واصلني إحساسَك أنا حاسّة بيك، موضوع إنَّك أنت مش هاقول خوف، هو أنت بتبقى قلقان، مش عايز مشاكل، أنت برضه أكيد عندَك مسؤوليات وأكيد عندَك التزامات أنت ملتزم بيها، وما فيش حد بيحب يخسر شُغله، يعني أكيد أنت مش هتخسر شُغلَك؛ علشان يعني نقولوا مجاملة، يعني أمّا مديرَك بيكلمَك في شيء أو بياخد رأيَك في شيء، استحالة هتقول له أنت غلط، يعني صعبة أوي تطلَع منَّك تقول له أنت غلط.
فبقيت خايف أنا آه، أنا بالضبط. أيوه
يمكن يمكن إن ممكن توضح له وجهة نظرَك بس بطريقة حلوة مثلًا، يعني جربت تعمل كده معاه مثلًا والّا برضه بتحس إنه مش هيتقبل؟
آه بس يعني آه كان فعلًا. آه يعني باحس إن أنا بالفّها من بعيد أوي يعني، باجي بقى أحكي موضوع بعيد خالص تمام، يعني إن أنا عايز أوصل له الحاجة بقى، لمّا ألاقي الموضوع زايد عن حدُّه أوي، وإن هو مش نافع يعدّي معايا، ولازم أقول رأيي بقى، و وتيجي أقول له يعني ايه، أنا كان في واحد صاحبي مثلًا شغّال في الشركة الفلانية، وقابله موقف مش عارف إيه، وما يبقاش الموقف الأولاني بقى اللي أنا باقول رأيي فيه لأ، الموقف التالت أو الرابع، ويا عالِم بقى هو خَد باله من القصّة والّا لأ؟! <giggles> آه
إمم. آه بترميها له من بعيد آه بتعتمد إنه هو يفهمها يعني من بعيد أو كده. وطبعًا ممكن ما يفهمهاش.
آه و وممكن ما يفهمهاش. فهي دي بتبقى إيه، يعني بابقى يعني خايف منها كمان، إن ناس تف يعني هاقول لِك حاجة، ومش ساعات برضه من خوف المديرين، الزمايل نفْسهُم كمان ساعات بابقى لو قُلت رأيي وبتاع، أخاف بقى ليفهموني غلط وياخدوا جنب و و ابقى بقى مش هافطر معاهُم، وي ياخدوا جنب مني مثلًا في المجموعة أو كده. برضه يعني باقلق من الحاجات دي شوية، مش عارف ليه؟!
آه. إمم، إمم، إمم. يعني أنا فاهماك طبعًا وعندَك حق طبعًا؛ لأن الناس يعني الناس حاليًا دلوقتي ما بقيتش تتقبل ال الرأي الآخر، يعني فكرة الرأي الآخر دي بقت نادرة جدًا لمّا تلاقي حد يتقبّلها، و وده لو تقبّلها كمان، ده في ناس بتسمع و و وفي الآخر برضه بعد ما تقول لَك قول رأيَك، آآ، يطلَع بقى ال ال آآ، الحاجة المضادة زيك. آه، آه. طب
أها، صراحة آه آه بابقي حاسسس ناس كتير فعلًا عايزة عايزة آه، عايزين اللي ينافقها يعني، عايزين إن أنا أبقى ماشي معاهم على نفْس الرأي، وأنا لو اختلفت أبقى كده خَرجت عن جماعة العمل بقى والمجموعة، هابقى ماشي معاهم بقى صح، غلط، زي ما ماشي ماشي بقى.